そうですね。なんかなんでしょうね、あの、そう、なんか見えないけど、結構体に蓄積していってるというか、その、意外とやっぱこれだこれを、ま、これから続けていって、う、こう、まあ、例えば80代とか、ま、きゅうじゅうだいとかになった時に、意外とまだ動けるよみたいなのがあれば、そう、それはすごくいいことかなって。ま、思う、まうん、寝たきりとかよりは、あの、まだ動けるよとか、ま、ラジオ
うんうんうん。 うん。 ああ。 うん。 はい。うん。うん。 ああ。 確かにね。 うん。
とか、なんか、そう、そうゆうのがあれば、ちょっとまた、こう、老後も変わるかもしれないし、みたいなこと思ったりしますね、はい。
はい、うん。 うん。 ああ、いや、まさにですよね、今だけじゃなくって、ほんとに今後のことを考えた時にね、絶対に抗えないそのね、体力の低下だったり老化ってゆうところを、あの、もう、なんだろう、自分のできることで、それをね、大きく変えることがやっぱり出来るっていうのがすごいですよね。
うん、う。うんうん、うん。 うんうん、う。うん、うん。 うんうん。はいはい。うん。 うんうん。 うんうん。 うん。 そうですね、なんか、やっぱその、クオリティオブライフですか。なんかやっぱ、寝たきりで病気でね、なんか、じんしゅすごしちゃうのも、やっぱそれはね、ちょっと、もうちょっと楽しく過ごしたいですよね、なんか。うん。うん。
うーん。 うんうん、うん。 うん。 ん、そうですね。 うん。 そうですね、何があるかわからない人生だからこそ、自分ができることで、自分のコントロールできるところはコントロールして、よりいい、こうね、ま、老後じゃないですけどうんうんうん。
うん。ね、うんうん、うん。 うん。 うん。ううん。 それ。うん。そうですね。うーん、ほんと、そう思いますね。うーん。
いや、確かにそうですね。なんかすごい、あの、やっぱ、マラソンとかねランニングとかってよく聞きますけど、やっぱ、なかなか習慣にならなくてね、私もこう、なかなか習慣にできなくて、ほんとに困ってたんですよ。
うん。 ううん。うんうん。うん、ううん。 うーん。うん。<chuckles> うん。ああ、そうなんですか、はい。ふうん。
うん。ただ、今のお話を聞いたら、やっぱその、メリットが、お多すぎて、うーん、あ、これはやらねばって思いました。<laughs> はーい。いや、素敵なお話、聞かせてくださり、ありがとうございました。
はい、うんうん。 うんうんうん。 <laughs> ほんとですか？是非是非、あ、やってみてくだはい。 はい。はい、ちらこそありがとうございました。